Nicht? Da v bist du vielleicht in der in den zuletzt Genutzten.
Ja, okay, da muss ich mal weiter scrollen, okay. Weiß ich nicht, wo's anfängt, Mist.
V vielleicht sind die auch unterschiedlich angeordnet. Also ich meine den, der der der lächelt einfach, vielleicht finde auch nur ich den komisch.
Mhm. Ah, doch, doch, der hat so 'n 'n aufgerissenen Mund, also, 2 runde Augen, aufgerissenen Mund und die Zähne. Und den findest du creepy oder was?
Genau. Ja. Ich f ich finde den komisch. Ich finde, der guckt irgendwie so 'n bisschen, als ob der irgendwas genommen hätte. <laughs> Der ist irgendwie 'n bisschen
<laughs> <laughs> Und wenn den also, wenn irgendwie die ältere Generation, deine Eltern oder so, dir den schicken, dann geht bei dir Kopfkino los oder was?
N ne, das nicht, aber ich würde den nicht schicken. Ich finde das finde das irgendwie komisch, aber ich verstehe, was sie mir mitteilen wollen, aber, ähm, bei d was mir jetzt noch so einfallen würde, ich glaube, 'n Emoji, den habe ich noch nicht verwendet gegenüber zum Beispiel meinem Opa, aber es gibt ja jetzt recht neu seit 'nem halben Jahr den Emoji, der der da kippt der Kopf so 'n bisschen zur Seite und unter dem ist so 'ne so 'ne Art Pfütze aus der gelben Farbe von dem Kopf.
Ach du würdest den nicht schicken. Ja. Ja. <laughs> Ja, ich weiß.
Weiß nicht, ob's das <laughs>
Und für was steht ist das nicht auch irgendwie so was: „Oh Gott, wie peinlich?“ Oder ist das einer von wegen, der schwitzt, der zerfließt, weil's ihm weil er schwitzt oder so, oder? Oder für was was steht der für dich?
Ich glaube, das wäre die Interpretation von meinem Opa. <laughs>
O okay. Was ist da?
Ähm Meine ist dieses dieses son dieses peinlich Berührte und und auch
Ja, das war ja meine 1. Sache, die ich gesagt habe, ja.
genau, genau. Oder auch so 'n: „Boah das das habe ich irgendwie gar nicht hin gekriegt. Das das oder irgendwas war voll blöd, irgendwas lief gar nicht gut.“ Äh dann wäre das auch dieses so: „Ja okay, es ist vorbei. Ich habe gute Laune, aber irgendwie war's das war 's das so gar nicht.“ Aber ich glaube, das das wür würde 0 so no interpretiert werden. Ähm, welcher natürlich wieder ganz eindeutig ist, ist der ohne ohne Tränen, ähm, der einfach, äh, den Mund so, ja, wie soll man das beschreiben, wie so 'n Viereck also der hat die Zähne so d so der sagt so 'n bisschen: „Oh Mist, das war jetzt nicht gut.“ Ähm, dem
Ja. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Wo man da die Zähne sieht wie so 'n so 'n Gitter?